Hello.
Hi, chào bạn. Ờ, hông biết ừ, hổng bi ờ, ngày hôm nay của mình thì thật sự thì trôi qua cũng khá là êm đềm, tại vì, ờ, bây giờ, gọi là, cũng, a, gần chiều rồi, mình chuẩn bị, ờ, tan làm để về nhà, thì, kiểu, ơ, tự nhiên mình đang nhớ lại vài món ăn để coi nấu chiều nấu cái gì, hoặc là đi ăn cái gì đó, thì, kiểu, hổng biết ờ, sao bạn?
Hello, chào bạn nè, hôm nay của bạn như thế nào? Ờ. À. Ờ, bạn có bạn có đang thèm món nào hông?
Tự nhiên mình thèm món bún đậu mắm tôm. <laughs> Hồi xưa, ờ, thật ừm, thật sự là lần đầu tiên lúc mình ăn món đó là, kiểu, để lại cái, ưm, trong mình cái hương vị khá là khó phai á. Còn bạn? Ừm, còn bạn có cái món nào làm bất ngờ hông?
<laughs> Ờ. Ừm. Ờ, cái cái ấn tượng đó hông? Ừm, mình đi, à bây giờ thì, ờ, bây giờ cũng mình cũng đang chuẩn bị đi ăn đây, mình cũng đang hơi đói bụng. Thì, à, bạn sẵn bạn nhắc cái món bún đậu mắm tôm, mình mới nhớ là lần đầu tiên mình ăn cái đó mình cũng thấy, ồ, cái món này ngon dữ vậy ta. Nghe đồn hồi đó là mắm tôm, ai ai cũng nói là "Ủa? Cái mắm tôm thúi lắm đừng có ăn." Mà mình ăn vô, ú, u, cái món này ghiền nha, ăn dính nha, ăn, a, thằn lằn nó có dính lên tường luôn á. <laughs>
Ờ. Ừ, đúng, đúng. <laughs> Đúng. Ờ, đúng rồi, kiểu, hồi trước <laughs> kiểu, hồi trước á mình ăn mắm tôm mình thấy, trời ơi, nghĩ sao mắm tôm nó mặn như vậy mà chấm vô? Nhưng mà tự nhiên cái mình họ có cái pha cách pha nước chấm là nặn chanh, rồi bỏ đường vô để cho nó sủi bọt lên á, thì khá là ngon. Ừm.
Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi. Nghe mà chảy nước miếng luôn á. Trời ơi, hổng lẽ sáng bây giờ đi ăn bún đậu mắm tôm liền trời? <laughs> Rồi.
Ừ. <laughs> Ủa, mà bạn có món ruột ờ, quán ruột cho cái món đó hông?